อ๋อ ค่ะ อันนี้ก็น่าสนใจนะ ถ้าเกิดว่า ของเยอะ ๆ เราก็ซื้อตู้ใหญ่ ๆ อย่างเงี้ย เหรอคะ แล้วมันไม่กินพื้นที่เหรอคะ ถ้าเป็นแบบนั้นน่ะค่ะ?
อ่า จริง ๆ ก็ไม่เสมอไปอะนะคะ พอเรา แยกหมวดหมู่ได้แล้ว ใช่ไหม เราก็อาจจะไปซื้อกล่องที่มันสามารถซ้อนกันได้หลาย ๆ ชั้นน่ะค่ะ เพราะว่าพื้นที่จัดเก็บเนี่ย ถ้ามันมีค่อนข้างจำกัดอย่างพื้นที่เล็ก ๆ เงี้ยค่ะ เราควรจะเริ่มพื้น อ่า หมายถึงว่า เพิ่มพื้นที่แนวตั้งอะค่ะ เพราะว่า อือ ที่เราก็เล็กอยู่แล้วอะนะคะ เราก็อาจจะต้องใช้ทุกตารางเมตร ให้มันมีคุณค่ามากที่สุดเลยล่ะค่ะ
อืม ค่ะ อ๋อ อือ ค่ะ อ๋อ ใช่ ๆ โอ้ อันนี้น่าสนใจมาก พื้นที่แนวตั้งเนี่ย มันเป็นยังไงคะ มัน มันอยู่ตรงไหน ส่วนไหนของบ้านคะ? อันนี้ อธิ บายแบบให้รายละเอียดอีกสักนิดหนึ่งนะคะ
<laughs> ได้เลยค่ะ อย่างพื้นที่แนวตั้งที่จะยกตัวอย่างเนี่ยค่ะ อา ง่าย ๆ เลยก็ได้นะคะ เข้าไปในครัว จากที่เราเนี่ยวางของทุกอย่างไว้บนซิงก์ ชั้นวางของ อะไรพวกเนี้ยค่ะ เอ่อ ก็คือบนตู้เย็นเนี่ยค่ะ เราก็ควรเพิ่มชั้นวางขึ้นมา ใช่ไหมล่ะคะ แล้วเราก็อาจจะวางแก้วที่เราใช้บ่อย ๆ อย่างแก้วเก็บความเย็นที่เราพกไปนอกบ้าน หรือว่าเครื่องปรุงที่เราจะใช้บ่อย ๆ กับเตาแก๊สของเรา อย่างเงี้ยค่ะ อันนี้กรณีที่เหมือนแบบอยู่ในคอนโด หรืออะไรก็แล้วแต่นะคะ อืม เราก็วาง
ค่ะ ค่ะ อืม อืม อ๋อ ค่ะ อืม ค่ะ ไม่ได้ เหมือนกันหมด เลยเหรอ?
อะไรนะคะ?